สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะเนี่ย?
โอ้โฮ วันนี้ อยากจะบอกว่า ฝั่งเราอากาศดีมาก ๆ เลยคุณ คือแบบรู้สึกว่า วันนี้แดดมันไม่มีอะค่ะ แล้วฝั่งนู้นล่ะคะ? อืม ฝั่ง ฝั่งนู้นล่ะ คะ วันนี้ เป็นไงบ้างคะ?
อืม อ้าว จริง เหรอ? ฝั่งนี้ แดด แดดเปรี้ยงเลยค่ะ ร้อนมาก <chuckles>
อืม โอ้โฮ วันนี้เนี่ย แบบว่าพอแดดไม่มีเนี่ยค่ะ ก็เลยแบบ เออ อยากจะออกกำลังกายแล้ว ตอนเย็น
ตอน แรก เออ เหรอ? อืม
อืม ใช่
แล้วปกติออก ออกกำลังกายแบบไหนคะเนี่ย?